बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरीक़े से समझाया है। अ, मग अ, जैसे आंतरिक आवाज़ तो सबको चुननी च अ, सुननी चाहिए, मगर जैसे बच्चे आजकल के हैं, ओ उनके लिए आप क्या कहते हैं, कि वो तो ज़्यादातर अ, दूसरे के लिए जैसे अभी सोशल मीडिया जो अ, दूसरे लोग कर रहे हैं ल अ, वो वही करना चाहते हैं। वो ज़्यादातर फॉलो करना चाहते हैं अ, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं?
जी। देखिए अ, दौर दूसरी स दौर जो है पूरी तरह से दूसरा हो चुका है। यहाँ पर हर चीज़ अब ख थोड़ा-सा खतरे में है, खतरे में क्या सब कुछ नया होता है तो खतरे में ही होती है। किसी दौर में माँ-बाप की चुनौतियाँ ये थी कि बच्चे जो अ, शहर नहीं जाएँ, लेकिन कहते हैं ना हमने देखे होंगे अपने ताऊ-चाचा बड़े लोग कि हमारी भी जॉब लग गई थी लेकिन हमारी मम्मी ने भेजा नहीं था, हमारे दादा ने भेजा नहीं था हमको, हमें जाने नहीं दिया था, वो भी एक दौर था, ठीक है? आज के माँ बाप की भी दुविधा है वो जानते हैं मतलब उनको अ, जो अभी माँ बाप बन चुके हैं, जिनके बच्चे अभी 40-45 साल के हैं, उनके लिए दुःख ये है कि अ, बच्चे और बहुएँ जा के नाती-पोते सब बाहर बस गए, सास-ससुर उतना वक़्त नहीं दे पा मतलब अपने माँ-बाप को उतना वक़्त नहीं दे पाते, बूढ़े-बड़ों का ख़्याल नहीं है। ह अब हमारे टाइम में अब जाकर ये है कि हम पहले से जानते हैं, कि बच्चे एक तो लव-मैरेज करेंगे ही करेंगे, रुक नहीं सकते है ना। दूसरा इनको बाहर जाना है, हम ख़ुद ही भेज देते हैं, कि बेटा देखो अपनी-अपनी ज़िंदगी है और खुश रहो, हमें बस वीडियो कॉल पे ही बता दिया करो। तो वो उस उन माँ बाप में और जो जिन्होंने जॉब पर भेजने नहीं दिया और उन बेटों में जो मान भी गए, कि ठीक है तो दादा नहीं भेज रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाएँगे, आज के मान जाएँगे क्या? हाँ, तो अभी भी इज्जत में रहना है, तो समाज और वो सब कुछ दूसरा आ गया है इसीलिए अब अब केवल नई पीढ़ी अपडेट नहीं होती है, अब बूढ़े लोगों को भी हर साल अपडेट होना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ-साथ। तो तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, कि बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर हम उस तरह के जो संस्कार हैं वो डालें कि जड़ अ, और ज़मीन हमारी कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए जहाँ हम पले-बड़े होते हैं। और वो चीज़ें हमारे घरोंदे कितने ज़रूरी होते हैं ताकि वो कभी उस चीज़ से मुकर ना पाएँ, बाकी तो ये है कि हर ज़माने की अपनी एक कठिनाई है, हर ज़माने के अपने अ, उसूल हैं और वो उसी तरह चलते हैं, जी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। <chuckles> हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। हुँ। <laughs> अ, हाँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। <chuckles> हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, वाह! आपने बहुत अच्छी तरीक़े से बताया। अ, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के और बहुत सीख मिली, आशा आपसे फिर से बातें होंगी। धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके सवालों की वजह से थोड़ी गहराई से जवाब दे पाए और बहुत-बहुत शुक्रिया उम्मीद आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।

बिल्कुल, बहुत सारी मोड ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जहाँ आप कई बार बिल्कुल समझ नहीं आता है आपको आप भ्रांतियों में फँस जाते हो जैसे ज़िंदगी के उदाहरण के तौर पर ले लिए जाए कि कई सारे फैसले होते हैं कि हमें अ, अपने तरीक़े से करियर चूज़ करना है, या घरवालों के तरीक़े से करना है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास बहुत सारे काम करने के लिए हो सकते हैं जैसे हो सकता है मैं गाँव जाकर अपनी खेती-बाड़ी संभालूँ। क्योंकि वो भी एक इसके करियर के हिस्से में वो भी तो आ सकता है ना बाहर जाकर जाकर भी तो आप किसी की जॉब ही करते हो नौकरी ही करते हो ना किसी और को कमा के देते हो।
हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म। हम्म।
तो अगर आप खुद का कर रहे हो, तो वो कैसा है लेकिन जब मैं अंदर से बात सुनता हूँ और बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं। तो क्या हुआ कि अ, अगर हम जानना चाहें तो मैं एक छोटी-सी आपको कहानी अपनी खुद की ही बताना चाहूँगा। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ।
जी, तो वो ये था कि अ, हम जो है वो अपने किसी भी काम को शुरू करना चाहते थे, तो पार्टनर के रूप में हमारे मामा का लड़का ही हमारे साथ था लेकिन हम जब उस काम में ज़्यादा तरीक़े से गए, अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पैसा था, ठीक था, लेकिन कुछ-कुछ तरीक़े इलीगल थे, जो अंदर से गवाही नहीं देते थे अ, लगता था क्योंकि उसका घर भर रहा था वो पैसे बहुत अच्छे कमाता था, नाम था, सब कुछ था। मैं भी कमा सकता था और मेरे पास ऑप्शंस थे, वही जो सेम थे। पर अंदर से जब मैं अकेले में होता तो मेरे अंदर से आवाज़ आती कि तू कम से कम इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं बना है।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।